É verdade, e assim, uma série, mas aí, eu gostaria de prestar atenção na série, eu não queria ver a série só por ver pra pegar no sono, entendeu? Então, isso também é diferente, por exemplo, uma série ou um filme e um videozinho bobo no TikTok, o videozinho bobo é é bobo, agora uma série eu gosto de assistir prestando atenção pra aprender alguma coisa, né, en
Mas você não precisa, né, se isso se você vai assistir uma série pra relaxar, só pra relaxar, você não precisa prestar atenção e você pode voltar, né, se você dormir pode voltar para trás, né.
Hum. Aí eu me sinto É, mas aí eu não gosto, assim, eu não gosto de ver série, assim, só pra, aí aí para isso eu acho que serve os vídeos curtos, sabe, a porque aí é, porque a série eu gosto realmente de prestar atenção, acho que é um trabalho ela ter alguma coisa pra ensinar, alguma coisa que eu vou aprender ali, eu gosto realmente ver a série
É, sim, drama. É. É, mas aí você tem que que pegar uma série que seja mais relaxante e não que você aprenda algo entendeu, é algo relaxante e romântico. Hã?
Mas acho que não tem, <giggles> não existe uma série assim, eu acho que não existe.
Não exis nossa como existe, existe sim várias, <giggles> séries bobas e românticas, nossa tem demais. <laughs>
Uma série boba? Ah Mas mesmo as românticas eu acho que eu vou aprender alguma coisa, vou me envolver com aquela história de alguma forma. Então, pra mim os vídeos no TikTok é mais
Ah, então está difícil te ajudar, né, acho melhor <laughs> uma outra solução pra você mesmo se conscientizar disso, talvez a terapia vai ajudar.
É. <laughs> Mas Sim.